No, eran para nosotros, era la reunión familiar del Día de Muertos, hacer tamales para nosotros. Pero hacían muchas ollas porque som éramos una familia muy grande, te estoy diciendo: "Bisabuela, 6 hijos y los hijos de los hijos y lo a tercera generación. O sea, éramos mucha gente, ¿no?, entonces, cada quien llevaba sus ingredientes, mi abuelita nada más así le echaba el sazón a todos y entre todas, hijas, nietas, bisnietas, estábamos ahí haciendo los tamales. Y pero era divino, porque entrabas a la cocina y entonces veías a mi mini abuelita trepada en un banquito, porque no le llegaba al ollón. Entonces, trepada en la olla, y luego su hija mayor, igual de chiquita, igual trepada en el banquito. Entonces, a mí ese recuerdo de verlas ahí montadas, moviendo la olla, es algo tan bonito. Yo no sé, m eh, me da ternura, me da me da mucha nostalgia, eso es lo que más tengo pegado en en el corazón, ¿no?, esa imagen de ver a las chiquitas ahí moviendo eso y también
Okey. Okey, gracias. Sí. Numerosa, claro. Uf. Ujú. Claro. Ujú. Ah, mira. Claro. Claro. Sí. Claro. ¿Y tu mamá también tu mamá también participaba de este de este evento?, o sea, porque es tu bisabuela, tu abuela, a quien le decías "mamá", pero pero, tu mamá, tu mamá, mamá, también participaba o o es abuela por parte de padre o de madre?
¡sí! Y mi abuela, mi tía abuela, ajá. No, mi mamá también los hacía, pero ¿cómo te explico que mi mamá lo sigo haciendo con ella?, no es el mismo recuerdo de ver a las chiquitas, y mi mamá ya no salió tan chiquitita como como mi bisabuelita, ¿no?, entonces pero no sé, es que es que a lo mejor era e la imagen mi abuelita era de pelo blanco ya, blanco, blanco, chiquitita, una cara chiquita, toda blanca, toda arrugadita. Entonces, es eh, ella siempre me dio mucha ternura. Chistoso porque, gracias a Dios, todavía tengo a mi abuela y cada vez se parece más a mi bisabuela. Entonces, yo le digo a mi mamá: "Allá vas tú". Y también se me es
Sí. Sí, claro. <laughs> Claro. Claro, claro, claro. Ah, mira. Mira. Una familia longeva, entonces.
sí, sí, sí, mi abuela sigue viva. Es
Qué bueno. Es la es la alimentación, ¿verdad?, básicamente, lo que les ayuda y el el campo y el el pueblo, el rancho también, ¿no?